Слушай, а какие границы ты ставишь между личным и публичным?
М, с на на самом деле, я долгое время, да и сейчас тоже, я всё никак, а, не могу, знаешь, бывает, распределить, условно, там, а, в "Инстаграме", да, какие фотки куда загружать. Потому что <chuckles> иногда бывает такое, что я вроде как хочу поделиться чем-то, вот, со со своими друзьями, там, с подписчиками, в принципе. Потому что на меня подписаны не только, там, мои родственники, друзья, но есть еще много там незнакомых, а, людей, просто знакомых каких-то, которых я там пару раз видела. Ну, не прям поклонники, но там бывает. Там всякие разные подписываются. И, в общем, а, по итогу я часто даже, вот, в сторис выкладываю очень, скажем так, выборочно. Потому что, несмотря на то, что это непостоянный пост, его довольно легко удалить, даже легче, чем обычный пост. Всё равно такое ощущение, что, вот, даже если я выложу что-то такое провокационное, хотя оно может быть вообще самым простым, каким-то там, я не знаю, с какой-то фоткой простой. А, у меня ощущение, что меня как-то будут судить, как-то будут, знаешь, а, ну, не знаю, вот вот вот, как будто
Так. Мгм. Мгм. Ага. Поклонники. Мгм. Да-да-да. Интересно. Мгм. Ну, м, в некоторых государствах могут.
Но <chuckles> это, нась зависит от контента, конечно, естественно. Но я больше говорю про ситуации, например, еще, э, связанные, может быть, с ка каким-то моим мнением касаемо какой-то ситуации. Вот, знаешь, когда репосты делаешь всякие разные. И, вот, а, как-то раньше я, <grunts> с в этом плане более открытая была и более пофигистичная, я бы сказала. А сейчас, э, да, у меня это как-то, вот, ощущение, может быть, ответственности <chuckles> прибавилось к тому, что я
Мгм. А, интересно. А, ну да. Интересно. Ну, когда 2 000 000 подписчиков конечно прибавится.
Ну, не ну, не 2 уж миллиона, но, а, суть в том, что, да Есть всё равно какое-то ощущение, что, если я буду транслировать какие-то свои идеи, мысли, это может, а, не понравиться моим, возможно, вот, потенциальным как-то контактам, да, с которыми я могу, например, в дальнейшем, ну, выгоду какую-то построить. Понимаешь, о чем я? Ну, то есть, вот
Да. Ну, я понимаю понимаю. Ну, то есть, э, тебе, по идее, надо, кроме, "Инстаграма", "Одноклассники" ещё завести?
Не, <chuckles> нет, это ту мач. Я, ой, и так у меня, вот, как раз-таки я почему и начала, э, вообще говорить про это, то, что у меня вообще 2" Инстаграма" всегда было изначально. Это личный и рабочий. И, а, по итогу, а, естественно, в рабочем там вообще на всякое личное было всегда табу. А, ну, на личном "Инстагра"
<chuckles> А. Ясно. Это ты сама табу или это кто-то требовал?
Я сама захотела так, потому что я хотела абстрагировать А, да, абстрагировать в целом вообще всё, что связано с личной жизнью, а, от моей рабочей страницы. Потому что я подумала, что меня еще, возможно, так всерьез не будут воспринимать, если там будут, знаешь, всякие, я не знаю, селфи, там, из кинотеатра какие-нибудь, ну, вот, что-нить такое, вообще, <chuckles> рутинное.
А. Мгм. Внутренний критик. Нюдсы по четвергам.
М, ну, <chuckles> не то чтобы там такое прям, но, а, вот, как будто бы у меня было ощущение, что это подорвет, нет, ну, как, мой авторитет, наверное, авторитет имидж, вот, что-то такое.
Мгм. Ну, я понимаю. То есть, э, это не то, чтобы в тебе две личности борются, у тебя был просто, вот, репутация определённая, которую ты хотела строить у себя.
Мгм. Да-да-да. И получается, что всё-таки, вот, есть вот эта четкая граница между тем, что я считаю личным. И, а, могу, например, запостить в своем личном "Инстаграме", да. И вот, у рабочим "Инстаграмом", но при этом самое удивительное, что даже в личном "Инстаграме" не всё мо как будто бы вот не всё сама себе позволяю постить. Вот я не знаю, с чем это связано. <chuckles> Сюда еще 3? <chuckles> Ну, нет. Мне кажется, это будет уже слишком, но, в целом, наверно, это связано, знаешь, еще с вот этим ощущением того, что не хочу, может быть, разочаровывать тех, э, друзей, которые там, вот, мои близкие именно, да, которые в личном "Инстаграме" у меня есть. Не хочу, может быть, как-то с ними ругаться на фоне, там, какого-то своего острого мнения, если я его выскажу где-нибудь. То есть, ну, вот, вот, что-то такое. И, а, на самом деле, вот эти границы, их довольно в в моменте, их их, да, было ставить довольно сложно. Ну вот.
Да. Должен быть её супер личный "Инстаграм", должен быть. Мгм. Да. Ну, согласен, м, не просто. Но с другой стороны, у тебя есть потребность делиться.
М, ну, она в целом есть, но я в какой-то момент, а, у меня, вот, пришла в голову такая мысль: "А нужно ли вообще всем этим делиться?" То есть, ладно там, а, вот, как я уже сказала, в рабочем "Инстаграме", там выкладывать именно свои работы, да, и вот, а, как бы, продвигать себя. Там, делать на этом бизнес, там, инфлюенсерство, не инфлюенсерство, что-то такое. Это одно. Потому что это специфические таргетированные посты, там, да, и ну ну я, как бы, на этом зарабатываю, а вот личный "Инстаграм"- это, м, <exhales> скажем так Всё равно, вот вот, а, очень сложно объяснить, в общем, даже не знаю, как объяснить, в общем, это
Какая? Мгм. Ну понятно. М, разумно. Да я, в общем-то, понимаю.
м, с сложное ощущение, когда я, вот, в моменте поняла, что мне нужно, вот, прям даже, а, вот, то, что вот я, знаешь, с какими-то близкими друзьями могу разделить, я теперь даже, вот, это могу не выкладывать. Потому что я опасаюсь, что д более, э, так скажем так, менее близкие друзья, вот так, как я уже сказала, могут меня начать осуждать за что-то. И, з
Да. Да-да-да. Ну, ты же об этом говорила. Но вот у меня, в связи с этим вопрос: а было ли когда-то, что такое, э, случалось, что тебя осуждали за твои посты или это, ты ожидаешь такой реакцию?
А, я ожидаю такую реакцию, во-первых, во-вторых, у меня не было такого, что меня прям осуждали. Но было такое, что входило в какие-то споры с людьми. Вот. По поводу того, что я у себя, собственно, и выкладывала на своей собственной странице. <chuckles> То есть, казалось бы, моя страница, чё хочу, то и делаю, да. Но, а, по итогу были моменты, когда я вступала в какие-то там, а, споры, а, с людьми, да, обсуждая какую-то тему, которую я, например, репостнула. И, а, по итогу это, м, ну, доходило прям до конфликта, недопонимания вот эти всякие появлялись. И, естественно, а, в целом, ну, понимаешь, общее впечатление, оно портилось, что у меня о человеке, что у человеке обо у человека обо мне. Вот, и это было именно, вот, на рабочей странице. И, да, наверное, вот после таких моментов я решила, что я вообще ничего не буду такого выкладывать там, только прям стопроцентную работу, потому что, вот, к этому, ну, никто никогда не сможет придраться. Потому что, ну, как бы, это там, ну, официально, скажем так, заявлено, это рабочая страница, всё, как бы. Тут другого контента не ожидайте. <chuckles>
Так. А, ну да. Мгм. Безусловно. Да. А. Занят. В за ну эта рабочая страница- это просто как торговая платформа? Или, всё-таки, там есть контент о тебе?
Там есть контент обо мне, да, и, но там в целом всё направлено на рекламу, э, других продуктов. То есть не меня самой, а вот там, не знаю, коллаборации всякие там с брендами, э, с, э, всякими заведениями. Ну вот такого плана. Но при этом я именно себя там Ну, я, в общем, там безликая, можно сказать, в плане, э, и лицо там моё появляется, да, <chuckles> но суть в том, что там нет меня как личности. То есть, э, эт поза па потому это и рабочий "Инстаграм", не личный. То есть, всё личное, ш всё, что связано со мной, там, с моим характером, с моими там какими-то отношениями, они, оно всё на личном "Инстаграме". Вот, и поэтому, как бы, есть вот это вот всё равно теперь страх из-за вот таких историй, что я, э вот, чтобы не портить какой-то имидж и отношения с потенциальными вот, э, ну, с с кем-то я, ну если я смогу, например, работать там, даже с теми же брендами, работодателями
Да. Мгм. Мгм. А. Я понял и избегание конфликта.
Да, да, потому что <chuckles> ещё такая индустрия, вот эта вот соцсетей, инфлюенсеров, она довольно, на самом деле, маленькая. И стоит, да, там пару раз оступиться, там как-то какое-то мнение о себе составить, так это всё, мне кажется, там это всё разнесётся, и потом, э, очень, э, проблемно будет, э, о обелить, скажем так, свой имидж после такого. Хотя, казалось бы, ну, всего лишь, с там, не знаю, спор с человеком, там, дискуссия, и ну вы там поделились своими мнениями, были не согласны, ну, и что такого? А по итогу это может так, знаешь, как снежный ком просто накрутиться и всё. <chuckles>
Неужели? Да. М. Безусловно. Но давай от обратного. Вот т как ты относишься к людям, которые, э, уже избавились от 2, 3, 5 страничек и, собственно говоря, ведут 1? И для работы, и для не работы, и для отношений, детей выкладывают.
Э Я думаю, что это люди, у которых уже устоявшаяся какая-то фан-база своя, и которых, э, в целом и так принимают, и которые, возможно, ведут и контент, связанный, э, со своей личной жизнью. То есть, они в первую очередь, э, позиционируют себя вот как, э, как сказать-то? У ни они лицо своего собственного бренда, скажем так. То есть, они вот о они и есть свой собственный бренд, и они вот на своей личности и зарабатывают. У меня просто немножко другая ситуация была. И, э, вот здесь как раз-таки это те люди, которые вот, э, с построив сво свой собственный личный бренд, да, на своём, скажем так, лице <chuckles> и своей жизни, они дальнейшем и вот, э, ну в становятся инфлюенсерами, там, продвигают продукты какие-то. Но, кстати, даже в этой ситуации очень часто же, знаешь, может быть, бывает такое, что всё равно то, что позиционируется и продвигается в этом "Инстаграме", несмотря на то, что там может быть личное якобы, оно не на 100% правда же всегда тоже.
Ну да. М, например. Мгм. Так. Да. Так. Ну, если не брать, это же ты говоришь, там, про инфлюенсера прямо, когда к крупная аудитория, ну, п просто люди, которые, не знаю, работу и личную жизнь смешивают в одном "Инстаграме". То есть для них нет разницы. У них эту
М, то есть некрупный кто-то, да?
Да, конечно конечно.
Ой, ну вот это, мне кажется, просто уже непрофессионально, <chuckles> честно говоря, <laughs> потому что Ну, как бы, если, ну вот, условно взять в пример, если это, м, там, не знаю, какая-нибудь продажа чего-то, ну, например, косметика, да, там, м, если уж прям говорить о про инфлюэнсеров, часто просто косметику продают. А, вот смешивать просто какие-то свои личные о личный контент, фотографии там с каких-то личных походок, ивентов с, э, продажными фотографиями косметики или в целом любого другого продукта- это просто, как по мне, непрофессионально. Потому что это в целом, знаешь, э, м, визуально, во-первых, по портит страницу, и с точки зрения маркетинга это- ну, просто очень плохой ход, скажем так. Мне в целом
Мгм. Да. Мгм. Ну, нет, нет. Я к тому, что нет ат бы. Я понял, что у тебя, вот, собственно говоря, ф публичная страница- это, скорее, нет не твоё альтер эго, собственно говоря, это просто площадка рабочая. Ну, то есть, там, в та в таком случае можно было сказать: "У меня есть сайт, на котором я выкладываю фотографии автомобилей и продаю их, а есть личная страница". То есть ты не две ссу сус твои личности.
Да, да-да. Ага. Найт Да-да-да-да, мгм. Нет, не 2 Но просто вот в том примере, ко о котором ты говоришь, я просто думаю, что там нет, а, как сказать? <exhales> Нь там тоже нет, э, такого понятия, как, мол, вот я такой-то, такой-сякой, там, не знаю, а, Ваня Петров, я продаю, там, не знаю, подшипники, да, для машин.
Да-да. Абсолютно. М. Не не, я как раз без продаж. Просто я к тому, что ты как-то зацепилась за то, что люди обязательно что-то продают в "Инстаграме". Ну, то есть если отбросить эту часть, что они что-то продают, просто есть, например, сфера профессиональной деятельности и сфера личной жизни. Ну
Мгм. Мгм. Например? Ну, п я просто не очень представляю, что можно смешивать в в вот, ну, в "Инстаграме", например, в том же самом. Если мы говорим про смешение личной жизни и рабочей рабочего.
Ну, например, э, какой-нибудь инженер занимается разработками какого-нибудь мирного атома и пишет об этом. Сухая, не интересная никому история, а при этом он говорит, что расстался с девушкой. Вот на девушку со 100 500 поклонников будет сразу, там, обращать внимание. А про то, то, что для него действительно важно мирным атомом заниматься, там, 2 лайка, дай бог как-то. И у него вот этот когнитивный диссонанс образуется.
<laughs> <chuckles> Н ну, это личное дело каждого, как бы, если он
Но зато 3 лайка директора и замдиректора, как бы. <chuckles>
Да-да-да, вот я говорю, это личное дело каждого, но, видишь, тут, наверное, нужно узнать у этого человека: а какая его цель вообще ведения вот соцсети, в конкретной, да? Вот. И и, ну, если у него, э, нет определённой какой-то цели, и он просто, знаешь, для себя выкладывает там и ф свои личные фотографии, и вот что-то там, какой-то блог ведёт в "Инстаграме" параллельно, то это одно. А другое, когда он хочет развивать именно свой блог в сфере вот, э, своей профессиональной, инженерной, тогда тут во возникают вопросики: а зачем он свою личную жизнь тогда приписывает, если он у него изначально сама цель- это вот блог, посвящённый вот этому, то есть инжинирингу.
Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. Ну, это же лишь отдельная часть блока. Это может быть и не "Инстаграм", а, не знаю, просто разговоры, а, какие-нибудь выступления. Ну, то есть можно ли личные истории рассказывать там на работе? Это же тоже границы личного и публичного.
М. Ну, я вот не рассказываю. <laughs> То то есть, как бы, тут, мне кажется, если мы говорим про работу, там еще субординация же есть и вот какие-то всё равно границы, да, того, что во что ты будешь посвящать своих коллег, о чем вы в целом будете разговаривать. Есть же даже
Хоро дава давай упростим. Вот всегда же есть примеры, то есть, ну, не у всех, но гипотетически. Вот у тебя есть, э, работа и есть корпоратив. Вот фотографии с работы можно выкладывать, а фотографии с корпоратива можно выкладывать?
Мгм. Мгм. Да, потому что это часть работы, не все на корпоратив хотят идти. <chuckles> То есть многие идут, потому что, ну, это корпоративная этика, и это часть работы, поэтому да.
Ну, опять же, ну, все будут видеть, что там все пьяные, там, бухгалтерия зажигает как не последний день, то есть вот, э, нормально? Или тоже всё-таки будет личное, только для присутствующих? Я во я вот про это говорю.
<chuckles> Я просто не думаю, во-первых, что люди выкладывают такие фотки пьяные <laughs> в целом. Да? Но, я думаю, это странно. Если мы говорим про, а, допустим, что человек рассказывает о своей работе в своем "Инстаграме", да, при этом "Инстаграм" является личной страницей, это окей. То есть можно, например, на личной странице рассказывать обо всём, что а, что угодно. Но если ты изначально позиционируешь свою страницу как рабочую, то, мне кажется, там уже вот в обратную сторону это не работает. То есть на рабочей странице только рабочая, а на личной странице можно что угодно рассказывать.
Только добирай внутри. Уверяю, выкладывают. <laughs> Да. Мгм. Так. Ну, есть здесь скорее, не ну, вот опять же, потому что ты говоришь, что рабочая- это как бы не не то что там работа, имеется в виду, это сфера твоих интересов. У тя есть, не знаю, школьные друзья, твои бойфренды. Ты выкладываешь бойфрендов там? Кто-то до месяца после рождения детей не выкладывает, считая, что так нельзя, там, сглазят его, как бы, и так далее.
<chuckles> Ну да, да, есть такое по поверье, скажем так, но я ви
Тоже не выкладыва
м, а, но мне некого укладывать, <chuckles> но, в общем, суть в том, что, да, <laughs> суть в том, что, видишь, з каждому свое. Вот просто нужно, наверно, сфокусироваться на этой мысли: каждому свое. Вот я просто это всё, это четко разделяю, и даже вот в примере, как ты сказал, с парнем, который там ведет какой-то свой блог, да, п рассказывает про свое хобби, и он потом сделает пост про свою девушку- это всё еще его личное. Но если, говорю, у него цель была развить аккаунт именно вот, э, в сфере блогинга и рассказывать про инжиниринг- это другой вопрос, вот в чём дело. Поэтому, ну, тут да.
Чух чужих детей после месяца. <chuckles> Да, да, да, я ж про тебя. В общем, где грань? Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, хорошо, спасибо. Пояснила, по крайней мере, дам рекомендации парню. Спасибо, было интересно.
<chuckles> Да не за что. М, пока.
Да. Счастливо.